Mmm, bukan pernah lagi ya itu lebih sering sih, mhm.
Sering berarti? Oke gimana ceritanya nih Mbak?
Oh jadi itu se sebenarnya bukan, mencari perhatian juga ya, kadang-kadang itu kan, kita tuh pengen bercerita aja ya, maksudnya kayak membagikan sesuatu gitu, eee
Heeh. Heeh. Curhat.
Curhat betul, terus kayak, bikin posting-an yang mungkin nanti pengennya itu bisa ada yang nanya, nanya tuh dalam artian kita diskusi gitu, waktu itu berkeluh kesah ya kan, ternyata tuh, gak pernah gak selalu ada sih yang komentar atau bahkan, terus kayak nelpon gitu, sedih banget sih, bahkan, bahkan bahkan ketika sakit ya kadang tuh aku pernah ngerasa juga, Mas bukannya, eee, minta perhatian ya, karena orang sakit itu ternyata kan memang mental juga kena ya, nah
Mhm. Berinteraksi, oke. Heeh. <chuckles> Sedih sedihnya Mbaknya, oke, oke. Heeh. Heeh. Betul betul betul.
waktu itu tuh kayak pengen, "Ada nggak sih temen aku nih pengen ngobrol" gitu kan karena memang posisi lagi di rumah sakit Mas, eh, ternyata nggak ada dong.
E heeh Iya betul, apalagi sekedar sandaran aja gitu kan.
Mhm, ternyata gak ada dong sedih banget gak sih? <chuckles>
<snorts> Duh sedih banget iya betul. Nah, eee, ini kan, eee, apakah ini, eee, udah terjadi apa ya, udah terjadi lama atau baru-baru ini aja Mbak mungkin dulunya, itu kawan-kawan Mbak itu, eee, saling itu berinteraksi gitu dan ramai gitu, racanya eee, apakah ini akhir-akhir ini aja Mbak?
Mmm. Saling berinteraksi, mhm.